Tcho, est-ce que ça t'es déjà arrivé de n de laisser couler parce que tu ne comprends pas trop, heu heu
Ouais, moi, j'aime bien comprendre, même si, heu, j'essaie de lâcher ça chez moi mais non, j'aurais j'aurais creusé, je pense. J'aurais creusé en disant bah tu es
Mmh mh. Mmh, et ouais, lui aurais dit, heu, tu parles de quoi, heu? <chuckles>
ouais, tu voulais essayer de recadrer le truc, heu? Heu, pour comprendre, quoi.
<chuckles> Non, je me suis dit c'est pas très important, tu vois?
Ouais, mais on en sait on n'en sait rien au final, si c'est important ou pas? Tu vois? Tu ne le vois que de ta fenêtre.
Mmh. Mmh, bah ça aurait important elle serait rentrée dans le détail, tu crois pas? <chuckles>
Mmh, peut-être, ou alors peut-être que c'est une personne sur la réserve qui a besoin d'attention et qui t'a envoyé un petit un petit v un petit message, heu, un raccourci en disant bon, il faut qu'elle réagisse, histoire de voir si elle elle fait attention à moi. Tu vois? Ça dépend vraiment de la sensibilité en face, quoi. <chuckles>
Heu, oui, ça oui. <chuckles> <chuckles> Ah! <chuckles> Bah OK, tu OK, je lui demanderai mercredi alors quand j'irai le voir, <chuckles> en face à face. <chuckles>
<laughs> Mais <sniffs> mais mais pour te répondre, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir, heu, d'avoir des des des quiproquos, heu, des quiproquos, heu, par SMS, où j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Je m'en souviens très bien c'était heu, alors le cadre est voilà, c'était un dans une grande ville et puis, heu, c'était une amie italienne qui a toujours tendance à être en retard. Ça, c'est bizarre, c'est trop bizarre et puis, hem, et puis dans ouais, mais du coup, j'envoie un petit message avant en lui disant: «Heu, beh écoute, comme je sais que tu auras au moins une 1/2 de retard
Mmh mh. <laughs> Il y en a il y en a. <chuckles> Heu, oui.
je te dis qu'on a rendez-vous à 14:00, heu heu» et c'est tout et j'ai dit pas plus que ça
Heu, oui.
et et et j'y suis allée à 14:30
Heu, ouais.
pour le coup. Et elle elle m'a attendue pendant une 1/2. Elle me dit: «Ouais, tu m'as reproché d'être toujours en retard du coup, je suis venue à 14:00 et c'est toi qui es en retard!» <laughs> oui, sauf que j'étais pas en retard. C'était un retard calculé pour anticiper le retard de l'autre. Tu vois? Donc, ça a créé des discussions sans fin, enfin, bon, bref. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a eu, heu, l'occasion de s'expliquer, heu, de vive voix, voilà. <laughs>
<chuckles> Ah! Ah beh, pour une fois que c'était toi. <laughs> Ah oui? <chuckles> Ah d'accord, heu, ouais, mais bon. Heu, ouais, ouais, ça c'est bien. Mais bon, heu, enfin pour moi, heu, elle aurait pas dû en sachant qu'elle c'est son défaut principal d'être en retard donc, heu, elle aurait pas dû, heu.
Oui, mais comme elle était en plus susceptible, <laughs> bah forcément, ça a créé, heu, ça a créé un petit un petit froid, quoi.
<laughs> OK. Ah ouais, je vois. <chuckles> Non, non.
Bon, rien de grave, hein, mon Dieu, mais bon, voilà. <sniffs> Mais ça, c'est typiquement le genre de chose, tu vois, si, heu, en fait, j'aurais dû m'abstenir de le j'ai voulu faire de l'humour en n'allant pas jusqu'au bout de de de ce que je voulais dire, en pensant qu'elle aurait compris et en fait, bah elle a pas compris comme ça du tout et puis elle s'en est offusquée, quoi.
Heu, oui. A la Il a pas été compris. <chuckles> Mmh mh. Ah, ouais et ouais, ça arrive malheureusement <chuckles> donc, heu, bon, vous avez réglé les choses face à face et ça c'est bien terminé?
Voilà.